Alors, tu vois, heu, là je voudrais te parler d'un d'un sujet qui est important pour moi et qui, heu, en fait, c'est un peu une tâche de fond, heu, quelque chose en tâche de fond qui qui revient tout le temps et heu, je je pense que, mmh, voilà, ça ça commence à peser. Heu, alors je z j je sais pas comment gérer ça, mais le v quand je travaille et donc forcément je travaille tous les jours, je suis entrepreneur donc, heu, ça veut dire que je je travaille même le week-end, souvent, heu, sur des p des petites choses. J j'arrive à à faire de, mmh, de l'espace pour ma famille le week-end, mais mais je me rends compte que, heu, ben, voilà, heu
Mmh. Mmh.
quand quand t quand je déborde un peu, et se dire que je j'essaie de travailler sur les heures où on est, mmh p censé être en famille, bah, du coup, je me sens un petit peu, heu, tu vois, embêté, heu, je m
Ouais.
d j j'ai le sentiment que heu heu, j'ai le sentiment que ça nuit un peu au temps et donc j'ai j'ai un fils, heu, j'ai un fils qui a 5 ans et heu, et j et je le j'ai l'impression que le le temps que j'ai pour lui, en fait, que je passe avec lui, j'ai l'impression que c ce temps il il il est tellement rare, en fait et tellement peu. Je vr je voudrais avoir plus d'espace, tu vois? Plus de temps pour lui, heu, mais, hem, comme je suis entrepreneur et je fais plein de choses, je suis, voilà, passionné, c par ce que je fais, heu, forcément, heu, et puis, ben, des fois aussi j'ai des des pressions administratives, des choses qui doient être rendues, des délais et cetera. Tout ça, ça se cumule et j'arrive à un moment où voilà, heu, je j'ai le sentiment que
Mmh. Ah, OK. Ouais. Mmh mh.
que je passe pas assez de temps avec, heu, ma famille. Tu vois?
Mmh, oui oui. Ouais, je vois et bon, heu, je peux comprendre, heu, pourquoi tu te sens coupable par rapport à ça parce qu'à la fin, oui, tout ton travail aussi tu le fais, bah, pour pouvoir rester à flot, pour pouvoir, heu, justement nourrir ta famille donc c'est déjà un très bon acte, mais je peux aussi comprendre qu'à la fin, à force de beaucoup travailler, tu te sens comme si tu ne pouvais pas passer assez de temps p avec eux et avec ton fils surtout. Est-ce qu'il te fait ressentir que tu ne passes pas, assez de temps avec lui n ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que toi tu ressens?
Mouais. Alors alors c'est c c c c'est c'est très rare, c'est très rare, mais mais des fois, heu, des fois c'est c'est, heu, c'est indirect par des des phrases comme, heu: «Papa, heu, ce serait bien si je pouvais rester à la maison aujourd'hui» c et c'est pas: «Papa, je veux pas aller à l'école», c'est en gros: «Papa, je voudrais passer du temps avec toi à la maison aujourd'hui», et et ça arrive des fois quand il est malade et cetera ou quand on on a des rendez-vous au médecin ou et donc du coup, heu, c c ce temps, il existe quoi. Heu, mais c'est juste que, heu, je pense que c'est v c'est plus par rapport à moi, en fait, heu, j vraiment, c'est voir un enfant grandir, heu heu, c'est complètement incroyable comme expérience, heu, et avoir le sentiment que que ce temps-là il s il s'évapore, tu vois <chuckles> que ça revient pas. C'est c'est ce s ce sentiment-là qui, heu, qui est très lourd en fait. Parce qu'on réalise que j peut-être, heu, alors que i initialement, heu, le fait d'avoir, heu, une entreprise, d'avoir de de créer des revenus, heu, qui, heu, qui sont récurrents et cetera. C'est c'est ma m ma mission i initiale, c'était de faire ça, c'est pour pourvoir av avoir plus de temps pour ma famille. Mais sauf que la réalité, c'est que finalement, heu, d j'ai pas autant de temps que ça, et heu, des soucis qui sont liés au travail et à la au côté, heu, vraiment organique et aléatoire de mon activité, ben, fait que finalement ça ç ça défie le le le l'objectif initial, ç ça va contre l'objectif initial qui était d'avoir plus de temps pour ma famille quoi.
Mmh. Ouais. N ouais. Mmh. Mmh. Mouais, mouais, je vois, c'est devenu assez paradoxal pour toi. Mais, mmh, c'est vrai que, bon, là, tu as d bien décrit que ton enfant, il te le fait savoir parfois qu'il veut passer du temps avec toi. Est-ce que cette sensation-là que tu as, de culpabilité, l'a commencé, heu, récemment ou est-ce que c'est quelque chose qui date, déjà?
Alors, en fait, je dirais que les, heu, durant les 3 1res années, heu, <exhales> c c'était l'in l'inverse opposé, en fait. C'est-à-dire que pendant les 3 1res années, heu, où heu, il, hem enfin je veux dire les 3 1res années où mon fils est né, parce qu'au c c'est c elle est liée à ça, vraiment, ma culpabilité, heu, parce que je l voilà, je hem, ma femme, heu, est très demandante au niveau du temps, le week-end, et cetera, donc elle et heu heu, ce temps-là, ch en général, <chuckles> j'arri ma j'arrive toujours à faire de la place, mais c'est juste que j'ai l'impression que la semaine la semaine disparaît et j'ai passé très peu de temps avec lui, donc les 3 1res années, ça allait parce que, heu heu, je sais pas, heu, j'avais un espèce d'équilibre. Bon, évidemment, il était pas encore à l'école, donc du coup, il était plus présent à la maison et comme moi, je travaille en home office, je le voyais plus régulièrement. Et même si j'avais un bureau à part, heu, le fait que, heu, je le voie et qu'à la maison, il soit toujours là, j j'avais plus de temps avec lui. C'est depuis qu'en fait, il va à l'école, en fait. C je pense, ça je je le re je le ressens plus, vu que je le vois moins, puisqu'il est plus souvent à l'école. Mais en même temps, heu, quand il est à la maison maintenant, heu, d d depuis heu 2 ans déjà, il est trop demandant. Donc je veux dire, heu, moi je peux même je peux quasiment plus travailler quand il est là, c'est c'est juste pas possible, quoi.
OK. Oui. Mmh. Mouais. Mmh. OK, oui, je vois. Ouais, ouais, ouais, je vois et et mais, du coup, est-ce que peut-être, il y a des tâches à faire, heu, au sein de ton travail, qui sont peut-être moins, bah, moins importantes que d'autres, que tu pourrais, heu, bah, mettre de côté, parfois, juste pour voir, heu, ton fils?
Tu vois? <chuckles> Oui, bien sûr, il y a des il y a des tâches que je fais, heu, j j'essaye de d'automatiser les choses inutiles, heu, bon, je suis pas très, très bon pour la délégation, j'avoue, heu, mais il y a sûrement des tâches que je pourrais mettre de côté ou que je pourrais donner à quelqu'un d'autre, heu, ou, heu, je sais pas, un système, heu, qui permet de gérer ces tâches-là. Mais, hem, d dès que je travaille sur un projet qui est vraiment prenant, heu, un projet où, heu, je travaille sur, heu, voilà, sur, heu, le produit principal que je fais et qui est, voilà, très spécifique, heu heu, j j le la perception du temps, heu, commence à disparaître, à s'é s'étirer et hem, bah, voilà, je me rends compte que j'ai plus trop attentio je fais plus trop attention à lui, en, heu, quand il est là. Voilà, donc, heu, voilà.
Mmh. Mmh. Moui. Mmh. Moui.
Après, heu, v m c c c'est un peu un équilibre entre, hem
Oui, oui, oui, je comprends.
entre, heu heu, le fait que je j je ressens cette culpabilité parce que je j'ai le sentiment que le temps pa va vite et qu'il grandit très vite, que j'ai pas de temps a assez avec lui et en même temps, aussi, heu, hem, le p le souci, aussi, c'est que, lorsque j'ai du temps libre avec lui, bah, souvent, heu, je suis assez fatigué ou je suis un peu épuisé et heu, ou c'est le week-end et on est un petit peu, heu, en mode automatique et voilà, on va dans la famille et cetera, il y a t tout qu tout qui se passe, mais j'ai l'impression de de pas vivre ça pleinement. Tu vois? <chuckles> Je je voudrais heu
Mouais. Mmh, n ouais.
en profiter plus, quoi.
Mouais, ouais ouais. Ouais, tu n tu arrives pas à en profiter parce que, heu, tu es trop débordé avec, heu, toutes les tâches que tu dois accomplir pour, heu, ton propre projet. Heu, bah, à la limite arrête moi si tu as déjà essayé, mais quelque chose que tu pourrais tenter, c'est peut-être d'essayer d'inclure ton enfant, dans ton activité, ou, heu, de lui montrer un peu ce que tu fais, de lui faire comprendre, il y a beaucoup de fois où les enfants ils adorent regarder ce que font leurs parents.
Mmh mh. Ouais, c'est vrai que le peu l le peu de fois où je lui parle de ce que je fais, heu, il le regarde avec beaucoup de curiosité et il a envie d'en savoir plus, c'est clair. <laughs>
Ah oui! Dans ce cas-là, pourquoi pas, heu, l'inclure? Et lui dire: «Ah, bah, si tu veux, tu peux regarder papa travailler un peu et je peux t'expliquer un peu ce que je fais». Parce qu'à la fin, heu, ça le permettrait de comprendre un peu, parce que quelque chose que les enfants détestent, c'est l'incompris. De ne p d'avoir la sensation qu'il y a, heu, un bout d'information qui manque, parce que bon les enfants ils sont très, très, très curieux et s'il y a quelque chose qui manque, ils vont pas comprendre et ça va les frustrer.
Ouais, mmh mh, ouais, c'est clair, c'est ça peut être une bonne idée dire: «Heu, écoute, là on va faire un un jeu, tu vas me regarder travailler et je vais commenter, heu et te dire ce que je fais et comme ça tu vas comprendre et puis tu vas apprendre un peu, heu, d» oui c'est vrai que c'est, heu, c'est une bonne idée. Après bon, de des fois, j'ai j j'ai des idées créatives de de projet parce que mon activité elle est liée à beaucoup de créativité, heu.
Mmh mh.
Mais, mmh, au moment de passer à l'action, je vais dire: «Ah non, bah, finalement, je fais pas, <laughs> peut-être je pourrais plus». Tu vois? Mais oui en effet peut-être l'inclure dans mon activité, heu, lui proposer un petit peu de d'expérimenter, heu heu, des z des aspects de, hem, de mon activité et de ce que je fais, heu, ça pourrait heu, après bon, des fois je lui p voilà, il y a certains outils, heu, je lui montre comme ça marche, heu, bon.
Ah OK. <laughs> Mmh. Oui. Mmh.
Après, ouais, je après c ce cette culpabilité, elle est encore plus problématique de le sens où, heu, je suis en train d'essayer de de rejoindre une nouvelle activité, c'est-à-dire de, mmh, de délaisser, heu, la gestion de mon entreprise et heu, de prendre un un travail, heu, qui va être plus, heu, plus classique en fait de de 09:00 à 17:00 de l'après-midi quoi. Je veux dire un, travail corporate et heu, cette, heu, cette transition, elle me fait sentir que peut-être ça va être encore plus difficile quoi <chuckles> je et que je vais heu, parce que p bah, oui, parce que là là, heu, j'ai j'ai quand même le le le bénéfice de pouvoir aller le chercher tous les jours, heu, être toujours à l'heure pour aller le chercher, heu, hem et donc ça laisse du temps pour ma femme qui, elle, travaille et heu, donc, heu heu, en corporate justement et donc, heu
Ah bon? OK.
Je me dis, heu, pff, ça va ça risque d'être encore pire donc comment comment je peux faire pour, heu, pour ne pas que cette dérive, e elle s'empire encore?
Mmh.
Tu vois?
Mmh. Oui, oui, oui. Bah, sûrement tu l'as déjà essayé mais peut-être pour ne pas trop dériver sur, heu, toutes tes tâches, peut-être une liste de ce que tu dois prioriser pour être important. De mettre, heu, quelque chose, mmh de prioriser certaines tâches comme ça après tu ne dérives pas trop sur une charge de travail excessive et ça te laisse tout de même du temps, bah, pour être un peu avec ton fils, avec ta famille, en général.
Ouais, là, je suis à à un stade où, heu, je j'aurais besoin de de d'être capable de déléguer. Parce que si je prends ce nouveau job, forcément, il va y avoir des revenus qui vont venir d'ailleurs, il va y avoir moins d'attention sur mon business et mon entreprise actuelle, heu et donc, heu
Mmh mh.
faudrait qu'il y ait une personne qui gère mon entreprise ou qui fasse les tâches de base ou que ou ou je sais pas, heu, que qui me qui m'aide à à ce que ça fonctionne automatiquement quand je suis pas là pendant que je travaille à ce ce nou ce nouveau poste, heu, intéressant que, heu, que je viens de trouver. Mais on va voir, hein, je je suis dans j'ai pas encore, heu, signé donc, heu, on va voir. <laughs> Mais, heu, cette cu cette culpabilité je pense que, heu, si si je je mets pas des, heu, d comment dire? Des des garde-fous, heu, ça risque d'être, heu, pire, quoi, genre.
Mmh. Oui, heu, heu, c'est vrai, heu Mmh. Après oui, tu dois te dire que c'est un état assez naturel pour une entreprise de s'agrandir un peu, de commencer à à bah, justement à payer de nou nouvelles personnes pour qu'elles viennent un peu et de sorte à ce que le patron, il puisse déléguer les tâches comme ça à la fin, ce n'est pas que toi qui fais tout. C'est vrai qu'à la fin tu vas devoir payer des gens donc les revenus seront un peu inférieurs, mais tu auras beaucoup plus de temps et bon, comme on dit très souvent: «Le temps, c'est de l'argent».
Ouais, tout à fait. Après ouais, je je je suis vraiment, heu je je pense que je suis pas le seul à ressentir ça, le le le fait de voir ses enfants grandir et tu passes pas. Je je me rappelle que mon, heu, m mon père, il venait tard le soir aussi, heu et je jouais rarement avec lui le la semaine. Donc, heu, déjà, heu, je
Mmh. Ouais.
je suis déjà mieux, heu, que, heu, mon background, heu, par rapport à ça. Mais, je sais pas. Je je sui je sais que ça peut être amélioré, j'ai j'aimerais ne pas avoir à ressentir ce sentiment-là, heu, voilà et peut-être en effet l'intégrer dans mon activité, lui proposer de ludiquement de, heu, d'expérimenter des aspects ne peut-être ça pourrait être en effet une bonne chose, hein, qui lui permettrait de passer plus de temps avec moi, quoi.
Mmh. Oui, ca Oui, carrément et en plus, déjà le fait que tu te sentes coupable, ça montre que que tu es un bon père. Parce qu'un un mauvais père ne se sentirait pas coupable par rapport à ça.
N ouais. Après je sais pas, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est à travailler, c'est clair, hein. Je je p ça peut ça peut s'améliorer. C'est vraiment un sentiment que je peux améliorer, ça c'est clair. Mais merci, hein, merci pour, heu, pour tes conseils, hein, <chuckles> c'était, heu, c'était vraiment présent donc, heu, merci pour cette présence et puis, heu, le choix des mots, quoi. Merci.
Mmh. <chuckles> Bah, de rien en tout cas et j'espère que ça va bien se passer.